آآ، أنا في موضوع مضايقني ومأثر عليَّ في حياتي كلّها، آآ أنا وعايزة أفضفض فيه، على طول باحب آكل الحلويّات، ودايمًا باكلها بالليل بالذات، وما باقدرش أقاوم يعني، آآ، أوّل ما بتيجي في دماغي باكلها على طول، ما فيش أي مقاومة ولا أي إرادة.
إمم. آه، آه طيّب أنا يعني أنا فاهم النقطة دِيِّة و وحاسس بال بشعورِِك يعني، طيّب يعني أنتِ شايفة إن دي مشكلة، وعاوزة تتخلصي منها يعني، صحيح؟
آه بصراحة ويعني حابّة إن أنا أتكلّم وأطلع كل اللي جوّايا مِن ناحية إن أنا حاسّة إن أنا باحب الحلويّات أوي، آآ مش عارفة أعمل نظام صحّي، آآ مش عارفة أخس، آآ باحاول كتير وبافشل، فالموضوع بقى مأثر على نفسيتي أوي. فباقول، بدل بقى ما يعني مش ه م كمان مش عارفة أعمل ولا أفعال، أتكلّم شويّة أطلع اللي جوّايا.
إمم. صح. أكيد، أكيد، أنا هنا علشان أسمعِك، وقولي كل اللي أنتِ عاوزاه. بس أنا يعني برضو عاوز يعني أفهم منِك أكتر شويّة، يعني أنتِ أصلًا في الطبيعي بتحبي الحلويّات والّا ال يعني المشكلة مثلًا في في تناول الحلويّات بكترة والّا المشكلة تحديدًا، في أكل الحلويّات بالليل؟
لأ هي مش تناول الحلويّات بكترة قد ما هي في أكل الحلويّات بالليل، وأنا آه عاشقة للحلويات، كُلّ أنواعها، يعني باحب الحلويّات الشرقي جدًا، آآ باحب الجاتوهات، الحل الحلويّات الغربيّة، آآ باحب آكل ال ل تُورَتْ، الآيس كريم، في كمان حاجة جديدة كده بقى لي كتير شبطانة فيها حاجة اسمها آيس كريم بالبوبا آآ أنا باعشقها ممكن آكل يعني بالليل كده أروح جايبة ب يعني كلّ يوم ممكن أجيب الآيس كريم بالبوبا دي وأقعد آكل فيها، فما عنديش عندي صعوبة في المقاومة بصراحة.
إمم. إمم. ده أنتِ مذاكرة كويّس كده اللي هوّ آآ هوّ بُصّي يعني أنا فا أنا مُتَفَهِّم أوي فكرة إنّ أنتِ بتحبّي الحلويّات زَيّ أيّ حد مثلًا بيحب حاجة، اللي هوّ آآ، كُلّ يعني أيّ شخص بيكون عنده حاجة بيحبّها، حاجة سواء بقى أكلة آآ، آآ، يعني عادة، أيًا كان الحاجة دِيَّة.
<chuckles> <chuckles>
ف طيّب، أنا عارف إنّه يعني صعب شويّة عليكِ فكرة إنّه إن آه، وأكيد أنتِ ق يعني حاولتِ كذا مَرّة، والّا إيه؟ يعني أنتِ أكيد حاولتِ مثلًا بعض المحاولات إنّك تبطّلي تاكلي الحلويات دي بالليل. والّا أنتِ ما حاولتيش خالص قبل كده؟
صعبة أوي. لأ حاولت كتير والمحاولات كانت بت بتنتهي بإنّ أنا ممكن ييجي لي صداع لمّا باقلل سكر خالص، آآ ممكن ييجي لي صداع، ممكن بالليل وأنا قاعدة باتفرّج على التلفزيون ألاقي نفسي بانسى وأزهق وأقوم أفتح التلاجة أشوف أيّ حاجة مسَكَّرة آكلها. طبعًا على طول حاطّة شوكولاتة في التلّاجة، عشان لو ما فيش بقى جاتوه ولا تورتة ولا آيس كريم ولا الحاجات دي، أطلّع الشوكولاتة تبقى سهلة وأبتدي آكل فيها. فبصراحة حاولت، بس فشلت، يعني دايمًا اللي حواليَّ كمان بيقعدوا يقولوا لي: "أنتِ ما عندكيش إرادة، آآ، مش عارفة تبطَّلي." وعلى فكرة أنا في الأكل العادي ما باكلش حلو، يعني أكلاتي بسيطة جدًا. هي بس الحلويّات اللي أنا باتَقّل فيها أوي.
امم. اهم. آه. يعني هو المح أنتِ حاولتِ بس أنتِ بس أنتِ كده كنتِ حاطة الشوكولاتة بديل للحلويات، كمان فده طيّب آآ
بالضبط.
شوفي يعني هو ال الموضوع برضو مش هييجي مرّة واحدة، أو إن هو فكرة إيه، آآ أكيد مش هيبقى حلو أوي إنِك مثلًا تجبري لنفسك مرّة واحدة إنِك تبطلي، أو اللي هو، آآ، يعني الموضوع مش فكرة خلاص أنا مِن النهارده هابطّل، م يعني مش هتمشي معاكِ. أكيد أنتِ أكيد مثلًا جرّبتِ أو حاولتِ إنِّك تعملي كده، و والموضوع ده ما مشيش معاكِ. طيّب، يعني فك ما فكرتيش مثلًا في بديل، أو حاجة تسالي كده بديل للحلويّات، يعني مثلًا، أنتِ بتقولي مثلًا أحيانًا بتبقي قاعدة بتتفرّجي على التليفزيون، أو أيًا كان مثلًا، وبالتالي بتنسي، بتقومي تجيبي الحلويّات أو كده، طب ليه ما يبقاش في بديل مثلًا زي أي نقايق كده، نقائق كده أو لب أو تسالي، بديل للحلويّات أو أي مشروبات مثلًا، آآ، هل مثلًا جرّبتِ أو فكرتِ في حاجة زي كده مثلًا؟
بالضبط. آآ، يعني ما باحسش إن همّ بيعملوا حاجة معايا، عارف إحساس إن أنت تاكل حاجة مسكرة كده، وجسمك كلّه، يرتوي بيها؟ ده إحساسي، دايمًا بابقى حاسّة بكده، وبعدين أنا الموضوع ده بيزيد عندي فترة الشتا، لإن الليل طويل، والولاد بيدخلوا يناموا بدري، وباباهم برضو بينام بدري عشان عنده شغل، فممكن أنا أقعد مثلًا مِن الساعة 23:00 بالليل، للساعة 4:00 الفجر، أنا ما باعملش حاجة، فباتسلى بقى في الحلويّات، باكل الحاجة اللي أنا باحبّها، فحتة إن أنا أحط مكانها سناكس أو كده صحّي، باحس إن أنا متعكننة أوي بصراحة.
إمم. أيوه. إمم. أيوه، أيوه. إمم، إمم، مفهوم. طيّب آآ ممكن مثلًا، إيه رأيِك في فكرة إنّه مثلًا، آآ، اللي هو، يعني أي حاج يعني حاجة مسكرة ولكن آآ مفيدة مثلًا، يعني حاجة زي التَمْر مثلًا، آآ تعملي مثلًا تَمْر، كيكة كيكة تَمْر أو كيكة اللي هو الحاجات اللي هو إيه، آآ ما تكونش مضرة أوي، تمام؟ و يعني، اللي هو ب ب بطريقةٍ ما أنتِ بتحاولي تقللي اللي هو ف يعني ال السكريات الكتيرة
زي إيه؟ كمية السكر تقصد. امم.
آه، يعني في سكريات، في أنواع سكريات كده بدون دخول في في تفاصيل علمية، بيبقى في أنواع سكريات بتبقى سهلة التحلل، أو اللي هو، يعني بتتحلل بطريقة مفيدة للجسم. آآ يعني بديلة ت لل بقى للسكريات بتاعة الحلويّات وشرقي والكلام ده، لأنّه دِيّة زي ما أنتِ عارفة أكيد إن هيّ، آآ بتساعد على السمنة، ب يعني كميتها الكبيرة ما بتكونش كويّسة فعلًا يعني. ف
بالضبط. هي فعلًا كمان السكر بيع يعني أنا أسمع إن هوّ بيعلّي مقاومة الأنسولين، فما بيخلينيش متضبطة أو عارفة إن أنا أخس أو أحرق دهون بسهولة. بس على فكرة، فكرة البلح أو التَمْر، اللي أنت بتقول لي عليها دي حلوة أوي، هيّ ما جاتش في دماغي بصراحة، إن أنا أستبدل يعني لمّا أكون عايزة آكل حاجة مسكرة ممكن أكل مثلًا 3 تمرات، أو 5 تمرات، أو حتّى أعمله في كيك زي ما أنت بتقول، يعني فكرة عجبتني ح محتاجة إن أنا أجربها، أشوف طعمها هيعمل معايا إيه.
إمم، إمم. اهم. إمم و وبرضو مثلًا فكرة ال يعني خُدي بالِك إنّه فكرة السه يعني السهر، آع السهر برضو بي بيجيب أكل أو بيجوَّع يعني، لمّا أنتِ هتسهري أكيد هتحتاجي حاجة تاكليها فبالتالي، آآ، مثلًا يعني خلّي في بدايل كده ل لأكل مثلًا أ يعني ممكن مثلًا لو بتحبي أكلات تانية، ولكن برضو هو خلّيني خلّيني أكون صريح معاكِ برضو هو أي أكل بالليل ما بيكونش كويّس، ولكن، على الأقل إنّك تحاولي تستبدلي مثلًا ال اللي هو إيه الحلويّات ديَّة بحاجة تانية أخف ضرر أو اللي هو ما يكونش ليها ضرر. يعني مثلًا، إيه رأيِك في الشوفان مثلًا؟ لمّا ت يعني شوفان أو آه وحش طيّب <laughs> آه.
آه طبعًا. فاهماك. وحش <chuckles> يعني بُصّ أي حاجة تُخص الدايت أو الأكل الصحّي، هتلاقيني بَاعَدةْ عنها ب بأميال، هيّ المشكلة بالنسبة لي آآ حتّة العند أو حتّة إن أنا باسهر، فبالاقي نفسي بالليل نفسي آكل أي حاجة برّه الصندوق، حاجة مسكرة، آآ، ما باقدرش أقاوم نفسي، فما أقدرش بقى ساعتها وأنا قاعدة كده وعايزة أَتسلَّى وعايزة آكل حاجة مسكرة أقوم أعمل شوفان ده كده خلاص نفسي اتسدت يعني.
إمم، إمم، آمم طيب. آمم، يعني ه طب هاقول لِك مثلًا على حاجة تانية، أي مثلًا ما ما خطرش في بالك مثلًا أي وجبة تكون صحية ومفيدة مثلًا؟ يعني أي أنواع كيكات تانية مثلًا أو آمم، آآ عصاير مثلًا، أنتِ ممكن تعملي عصاير، آآ تكون
من غير سكر يعني؟
آه ما هي الفاكهة أصلًا بتبقى مسكرة لو عملتِ عصاير مثلًا، مع بعضها بقى سواء
آه. لا يعني أنا مثلًا لما باعمل العصير فراولة باعمل عصير فراولة، آآ باعمله بسكر، باعمل موز باللبن بسكر <chuckles> آآ يعني
آه. طيب ما تست ما تفكري تستبدليهم كده مثلًا ب بإيه، بِتمْر أو بعسل، يعني تحلي بعسل بدل السكر مثلًا.
حلوة فكرة العسل برضه.
آه، مثلًا يعني. آآ، اللي هو أنا باحاول أفكر معاكِ كده اللي هو إيه، كبديل للحلويات واحدة، واحدة برضو يعني. آآ، لأنه هو ال الحلويات على ال يعني على المدى البعيد، مردودها ما يكونش كويس. اللي هو هو الجسم طبعًا بيحتاج آه، كمية مِن الحلويات علشان الحرق وكده ولكن مش بكمية كبيرة يعني.
للأسف آه.
آمم، طيب أنتِ شايفة إن ممكن العصاير مثلًا لو حلتيها بالعسل أو كده ه ممكن يعني يفرق معاكِ مثلًا، يكون بديل؟
آآ، يعني آه ممكن أعمل كده أو ممكن أحَلّيها مثلًا بسكر صناعي أو Stevia آآ، مثلًا برضه فكرت أنا باحب أشرب البرتقان من غير سكر خالص، آآ، فممكن طر آآ، يعني أما تيجي في دماغي فعلًا فكرة كويسة إن أنا أقوم آكل حلويات، أستبدلها مثلًا بكُباية عصير، ممكن تشبعني. لأني كنت دايمًا باشوف الدكاترة برضه على الإنترنت، بتوع التغذية والتخسيس بالذات بيقولوا ممكن تكوني حاسة إنك جعانة أو عايزة تاكلي حاجة، بس أنتِ في الأساس عطشانة، يعني جسمك بيضحك عليكِ. ففكرة حلوة بتاعة العصير برضه دي آآ، ممكن أجربها.
إمم. حلو. امم. حلو، جميل أوي. آآ، أظن فكرة طب وبالنسبة بقى لفكرة السهر، هل أنتِ يعني من مُحبين السهر أو إنك دايمًا بتسهري والّا والّا أنتِ م مش حابة برضه فكرة السهر؟ لأنه السهر برضه أكيد مردودها مش كويس على الجسم يعني.
آه، ما هو السهر ده مشكلة حياتي. يعني أنا باحب أسهر، آآ ما باحب أنام م يعني ما باحبش أصحى الصبح بدري، آآ، الساعة 10:00 دي بالنسبة لي بدري ب 10:00 الصبح بالنسبة لي، بدري أوي. فطبعًا باقوم متأخر، فبالتالي بافضل سهرانة طول الليل، ممكن أستنى لغاية الفجر لغاية أما أصلّي الفجر وأنام. فالموضوع بصراحة م يعني موضوع السهر ده أكتر حاجة مسببة لي إن أنا ب باقعد أكل حلويات، ب أنا ما ب ما بالتزمش على نظام دايت ولا على أي نظام صحي بصراحة، السهر ده آذيني جدًا.
إمم، آه. إمم. اهم. إمم، إمم. والله طيب، هو يعني لو تقدري مثلًا طيب أنتِ ليه مثلًا ما يعني ما بتفكريش إنِك مثلًا، عادي الصبح مثلًا الأولاد هيروحوا المدارس و و و و وزوج ح وزوجِك مثلًا هيروح للشغل، فبالتالي الدنيا هتبقى فاضية، فتقدري برضو تتفرجي على التليفزيون أو تاخدي وقتِك الشخصي مثلًا الصبح بدل بالليل، وبالتالي هيكون أنتِ نمتِ بدري في مواعيد ال الساعة البيولوجية بتاعة الجسم وكمان آآ، تخليتِ عن الحلويات ما هتبقيش حابة إنِّك تاكلي حلويات أو اللي هو فاهماني؟ ف
أيوه هي فكرة، إن أنا أ أبدل يعني مكان إن أنا باقعد بالليل، لأ أخليها فترة الصبح عشان برضه ما حتى لو حبيت آكل ما يبقاش آه بالضبط. طب هاجرب، يعني هاشوف كده الحاجات اللي اللي أنتَ قُلت لي عليها أعملها ويعني بجد هي نصايح حلوة، وأنا مبسوطة أوي إن أنا فضفضت معاك يعني، وأتمنى نتكلم تاني.
وتبقى منفعة مزدوجة. آه. أكيد أنا في الخدمة في أي وقت، لو احتاجتيني.